Да-да, есть такие специалисты, да. Попробуй, может быть, поискать через интернет, да. То есть- в некоторых странах, а, в зависимости, да, конечно, от страны. Но й я уверена, что такие специалисты сейчас есть не только в Америке, но и наверняка в Европе такие специалисты тоже уже есть, которые могут вот прям полностью подобрать вот всю программу. Если вдруг, м, такой специалист не попадется тебе, да, по разным причинам, можно попробовать сначала обратиться к одному, да. Может быть, попробовать сначала с диеты
Ну, слушай, вот это классная Мгм.
и посмотреть, да, какой будет результат, а потом постепенно подключить
Тоже к ним, к нутрициологу? П п по диете тоже Мгм мгм
Да-да, например, нутрициолог. Да, да, конечно. То есть этот специалист, ты уже Ты расписываешь, что ты ешь сейчас, да. Ка какой у тебя вообще образ жизни, да. Сколько ты, например, ходишь, какая у тебя активность, или у тебя сидячий образ жизни. В зависимости от этого будет подобран какой-то, м, план, да, твоей диеты, продуктов, калорий, которые ты должна потреблять. Ну, и если это один и тот же специалист, м, то он тебе подскажет еще и по упражнениям. Если нет, то возможно попробовать поискать отдельно специалиста, который будет следить за твоим за твоей спортивной активностью.
Ну, лучше, наверно, два в одном. <chuckles> Потому что это
Вот тут как бы 2 идеальный вариант 2 в 1. Да-да, ты права.
Да-да-да. Потому что, всё-таки, если человек будет следить и за моим питанием, он будет понимать, а, как бы, какая у меня нагрузка, да, и сколько мне нужно съесть. То есть я, э, опять же, а, в м когда искала, э, с чатом GPT, мне о он писал о том, что нужно, а, в дни тренировок питаться больше. Но опять же, вот, а, я не думала о том, что нутрициологи этим занимаются. Я думала, что они просто тебе советуют есть больше капусты там, я не знаю, ну, что-то такое. Вот. Ну, а как Щас ты мне сказала, что они еще в физическими упражнениями занимаются, могут написать программку. Это прям очень классно. Это очень интересная идея. Я даже не думала о том, что они это делают. И сейчас вот, а, может действительно стоит поискать в этом направлении.
Да, абсолютно. Да.